Nah, terus, eee, pernah nggak, misalkan tadi kan, eee, Mas sempat cerita ya, kalau misalnya diminta tolong pas lagi cuti nih, terus nggak bisa. Terus, respon dari bos atau atasan Mas tuh, gimana sih? Apakah tetap memaksa, atau akhirnya dia malah, eee, gimana? Apakah dia malah minta tolong ke orang lain? Atau, gimana tuh?
Mhm. Mhm. Mhm. E kalau, pas waktu cuti, ya, kadang tuh si si Bos itu, eee, atasan aku tuh, kadang kayak, "Oh, ada yang bisa enggak ya?" malah tanya kayak gitu. Terus kayak, aku disuruh yang nyari juga akhirnya sih, kayak, "Siapa sih yang bisa?" kayak gitu. Terus kayak, aku juga yang ngomongin ke orang itu, "Eh, ini, si Bos minta ini sih, aku lagi cuti, jadi aku nggak bisa." kayak gitu, mungkin. Ka kadang men minta kayak rekomendasi, "Siapa yang bisa?" gitu, bosnya. Mhm.
Iya. Mhm. Oke. Oke, berarti, eee, kalaupun Masnya nggak bisa melakukan, Mas pun, tetap, eee, apa ya, mungkin ada tanggung jawab diminta untuk mengoper ya, tugasnya ini ke siapa, siapa yang bisa handle untuk menggantikan Mas, gitu ya? Dari tanggung jawab tadi, oke. Nah
Mhm? Iya, mau ngoper tugasnya gitu, ob modelnya. Mhm. Mhm. Tapi, kalau, terkadang itu aku pas nggak bisa banget, cuma aku kasih tahu, "Oh ini, bi dia mungkin bisa Bos." kayak gitu. <chuckles> Heeh, langsung dioper aja, daripada kita yang ribet lagi kan.
Oke, jadi langsung dioper dari awal, ya? <chuckles> Oke. Mhm, nah, tapi kan, pasti beda ya, antara kita, atau antara Mas ini menolak dari teman, menolak orang tua, sama tadi, menolak konteksnya kerjaan gitu. Kalau, mungkin sama orang tua kan tadi ada rasa nggak enak nih, kalau sama atasan gitu ya, itu ka apa rasanya lebih ke nggak enak, atau emang, ya udah, biasa aja? Karena, ini kan berhubungan dengan tanggung jawab, gitu ya?
Mhm. Mmm? Mmm. Mmm. Iya.

Nah, Mas, aku mau tanya deh. Mas ini pernah nggak sih ada di posisi ya, di mana mungkin ada orang entah itu teman, atau keluarga, minta bantuan ya atau minta sesuatu dari Mas, terus Mas itu kayak, eee, bilang enggak gitu ya, tapi nggak merasa bersalah. Kan soalnya kan kita sering ya merasa nggak enakan nih, buat menolak.
Oke, Mas. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm, pernah sih Mas aku kalau untuk, eee, mungkin ada apa ya, ada Mas, ada permintaan kayak, pinjam uang kayak gitu Mas. Itu, kadang aku tolak sih Mas, kayak gitu. Soalnya kan, beberapa teman mungkin ada yang minjem, tapi mereka nggak pernah ngembaliin gitu, Mas. Mhm. Jadi aku heeh, benar.
Mhm. Oh, oke. Waduh, wah bahaya itu ya kalau minjem buk nggak balik, karena bukan minjem itu ya, namanya minta berarti dong. Heeh.
<chuckles> Minta itu, iya. Nah itu, eee, kadang kalau di apa ya, ditagih juga mereka, eee, susah juga. Malah, lebih galakan kan ya biasanya, kayak gitu sih. Mhm. <chuckles> Benar, heeh.
Mhm, betul. Orang yang mi minjem malah lebih galak ya? Oke oke. Nah, terus gimana tuh Mas, biasanya kan kalau misalnya nih ada teman yang lagi minjem uang, terus Mas itu nolaknya gimana, dengan cara yang lembut kah atau gimana tuh?
Hmm. Hmm.